Jadi banyak belajar, jadi bukan mhm, jadi bukan sebenarnya minta maaf itu bukan karena kita salah, bukan karena kita rendah tapi ya karena memang iya, iya itu lah gitu kan.
Oh, sangat sangat. Iya. Iya. Maaf itu memang diperlukan dalam kehidupan kita, karena kalau kita sebagai orang tua mau maafin anaknya dan anak menerima mantap maaf dari kita, bayangin kalau dia di luar sana dia disakiti orang. Saya yakin dia akan jadi orang yang bisa memaafkan orang lain, tanpa orang itu minta maaf karena dia tahu cintanya yang paling besar sudah ada di rumah, yaitu dari papa dan dari mamanya. Jadi dia enggak akan mencari cinta yang lebih besar lagi di luar.
Mhm mhm. Mhm. Iya. Iya. Intinya, tangki cintanya udah penuh gitu, kalo sekarang bilangnya. Jadi dia enggak akan ngemis-ngemis lagi keluar, ke orang untuk apresiasi, iya kan. Mhm, betul betul.
Betul, makanya. Iya. Betul. Ih, setuju banget, makanya menurutku kalau orang bilang, "Gimana ya anak-anak di luar nanti?" ya penuhi cinta itu di rumah dan itu membuatku belajar dari film ini, dari film Ngeri Ngeri Sedap ini ketika cinta itu sudah full ada di rumah, enggak usah takut deh sama apa yang terjadi di luar karena semuanya pasti bakalan selesai dengan sendirinya karena cintanya udah full yang ada dari rumah.
Eh, betul. Betul banget sih. Mhm, iya. Betul betul betul banget sih. Aku aku setuju banget sih sama statement Abang barusan. Karena memang seapapun itu, kalau cinta tangki itu udah penuh di rumah. Kita tuh enggak bakal nyari ca cinta cinta cinta yang lain lagi di luar, ya kan.
Pasti, jadi manusia yang lebih kuat kalau kayak gitu.
Bener bener. Iya betul. Waduh, terima kasih banyak loh Bang, sudah mau cerita ke aku nih, sudah ngasih pelajaran, sudah ngasih pengalaman-pengalaman yang seru juga. <chuckles>